Ừm, cũng, gọi là, rất là kinh nghiệm rồi đó hen? Vậy thì, ờ, trong quá trình mình mình đi đó, thì có khi nào á là mình đã chuẩn bị rồi, nhưng mà mình à, kế hoạch đã sẵn sàng rồi, cũng không có, gọi là, cản trở gì để mà, à, bị phá hết á, thì, à, có khi nào mà bạn cảm giác là bạn chán kế hoạch đó đi, bạn đổi kế hoạch hông? Bạn linh hoạt, bạn tự đổi luôn mà mặc dù không ai phá hông phá của bạn hết, <laughs> kiểu vậy?
Rồi. Ừm, sao bạn? À. À, cũng có chứ bạn, tại vì bạn biết là đi chơi mà, vui vẻ này kia tuỳ hy nó tùy tâm trạng, tùy cái cảm hứng nữa bạn. À, nhiều khi tự nhiên cái mình muốn đi, ơ, ăn cái món đó đi, ví dụ như là thay vì mình ăn bánh căn đi, cái mình đổi sang là mình ăn cái bánh ướt lòng gà. Ờ, thì tự nhiên cái hổng thèm bánh căn nữa, thèm bánh ướt đi, cái là đổi luôn, đúng hông? Nói chung là nó cũng linh hoạt thôi bạn, đâu có phải là bắt buộc là phải theo kế hoạch đó hoài hoài đâu.
Ừm. À, nghe hấp dẫn nha. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm, cũng đúng đó nha, cái, giống như là, à, mình, gỏi là, tùy cơ ứng biến, hoặc là phải linh hoạt trong cái chuyến đi của mình, thì, ờ, nói chung là cuộc vui nó được, ờ, tốt hơn, đúng hông?
Ừm, đúng, đúng, chính xác. Ừm, đó, ê, nhưng mà nhiều khi á bạn, có những cái vấn đề mà nó, ờ, trục trặc á bạn, ví dụ như là hư xe nè, đúng hông? Mình mướn xe mà bạn, đó, cái nó bị hư xe máy ha, hoặc là nó hết xăng này kia nè, đó, nó cũng phải linh hoạt thay đổi cách di chuyển chứ bạn, chứ để mất công nó ảnh hưởng tới lịch trình của mình.
Ừm. <laughs> Hông lường trước được ha? Ừm. Đúng rồi đó, nghe cũng rất là, à, bạn cũng có là nhất là nhiều kinh nghiệm luôn trong cái việc mà đi du lịch này kia nè ha? Nói chung là đi để mà, à, trải nghiệm rồi có một kế hoạch và linh hoạt để mà chuyến đi của mình nó không có được, gọi là, bị, à, phá phá hỏng đi, không mất vui này kia, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi nè, chính xác nha. Ừ, ừ. Đúng rồi bạn, kiểu như, ví dụ hư xe, đúng hông? Thì hay vì mình đi xe máy nữa á thì mình bắt đầu là mình có thể là gọi ở bên cái cho thuê xe đó, mình đổi xe khác, hoặc là mình sẽ mướn, ơ, cái xe hơi đó bạn, có người lái luôn, mình đi cho nó dễ.
Ừm.